そうですね。まあじゃあそうなるともしかしたらこう、そのね、業界にこうさっきもね、おっしゃったみたいに、もう1年とか2年とかいたら、ちょっとこうチャンスも広がるってなると、そこまではちょっとやって、それからこうなんだろう、会社がこう、わ良くならなかったりとか、未だにその時も同じ状況だったり、なんならもう悪化しちゃってるような感じだったら、その時もう1回ちょっと見直すっていうのもいいかもしれないですね。
うん。 うんうんうんうん。 ふんふんふんふん。 ああ、やっぱりそうですかね。なんかちょっと、まあ、言うてね、そんな、あの、なん何十年もいるわけじゃないんで、ちょっとそこのなんていうんですかね、釣り合ってるのが「釣り合ってんのかな」みたいな感じだったんですけど、やっぱなんかそこはちょっとなんか違和感があるあるんですね、やっぱり。
うんうん。 うん。 なんかね、いこう、そんなが「こんなに頑張ってやってるのに」っていうね、不満はあっても、でもこうすごく長い目で見て、同じ業界でね、やっていきたいと思ってらっしゃるのであれば、あと1年か2年耐えた方が、またどっちにこう右に行くのか、左にこう、留まるのかっていうところを考えた時に、こう、より良くなる方が、いまだこの業界でね、もう少しややってみるっていう方がいいのであれば、なんかね、留まって、そっからちょっと考えても、もしかしたら会社がね、変わってくれるかもしれないので、ねえ、うん、それはもう完全に期待がこ込められてるかもしれないですけど、でも業界にもう少しいたほうがいいっていうことであれば、なんか
うんうんうん。 うんうんうんうん。ああ、なるほどな。 はいはいはいはい。
いまあ動く様子を見ながらやっていくのもいいのかな、なんてね、感じもしますけどね。どうですか？あとうん。
うん、で、あれですね。なんかあれですよね、まあ、あの、短期的に見れば、今釣り合ってないかもしれないけど、まあ、あと1、2年問待ってみて、なんか変わる可能性もあるから、なんか結局そこで、まあ、釣り合いが取れるというか、逆にいいほいい報酬もらえる期待値もあるんで、だから、そこはなんか今まだ判断するのは早いんじゃないかっていうことですね。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 そうですね、そしたらこう留まらないにしても経験があるってだけで、他で行った時にもっと今よりも高いおうしゅ報酬で雇ってもらえるかもしれないのでね、なんかそんな感じでどうかな、なんて、はい、思いました。はい。
はいはいはいはいはい。 うんうんうん。 あ、なるほど。 これこれちょっともうしもうちょっと様子見してみます。